जी, देखि देखिए एक चलन होता है ना जैसे एक परंपरागत चलन, तो उसी चलन के हिसाब से मतलब इसको ज़्यादातर लोग अ, दिवाली के समय में ब बनाना पसंद करते हैं और भाई य दूज में अपने भाइयों को खिलाना पसंद करते हैं खासतौर पर ये। लेकिन ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ समय नहीं है या मौसम नहीं है, जहाँ इसको नहीं बनाया जाता। बना सकते हैं क्योंकि दाल का उपयोग होता है दाल का दाल को पिसा के आप एक तरीके से जैसे वड़ा बनाते हैं।
हाँ। अच्छा। हाँ। ये ये ये थोड़ा-सा थोड़ा क्या विस्तार में बताएँगे, ये बटूका मतलब ये किस-किस चीज़ से बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? कौन-कौन सी और चीज़ें पड़ती हैं उसमें?
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, देखिए, अगर मैं बटूका का बात करूँ तो ये उड़द की दाल होती है ना जो, उसको पिसाकर उसको पिसाते हैं। उसके पिसाकर फिर उसको अ, एक तरीके से उसमें अदरक वगैरह उम, एक मसाले भी आते हैं, मुझे मसाले का नाम नहीं पता है। अ, वो मसाले को अ, डाल के थोड़ा-सा उम अ, उसको म अ, थोड़ा-सा हाथ से गूँध के ना, फिर क्या है कि अ, गरम तेल में अब धीरे-धीरे गोल-गोल जैसे वड़ा बनता है।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ये अद उड़द की दाल को, उड़द की दाल को मतलब आपने पीसने को कहा तो क्या सूखी उड़द की दाल पीस के उसका आटा तैयार किया जाता है? या हाँ, भिगो कर ना। हाँ, यही चीज़ मैं जानना चाहता था। हाँ।
हुँ। जी, जी, जी। नहीं-नहीं गीला करके, गीला करके। भिगो कर, भिगो कर। हुँ। तो भिगोकर उसको अ, आप पिसाइए फिर उसके बाद उसमें मसाले वगैरह करके अ, मिक्स कीजिए। उसके बाद ना फिर धीरे-धीरे जैसे वड़ा बनाते हैं ना गोल-गोल, उसी तरीके से हाथ से एसे बना के अ, गरम-गरम तेल में उसको फ्राई कीजिए। बस बन गया और जी।
फिर? हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। <chuckles> अच्छा, जैसे उत्तर भारत के वड़े में अ, मतलब सीधे से रखा जाता है वो गो या तो गोल कर दिया जाता है, या कुछ जगह उस गोल को थोड़ा-सा हाथ से दबा के चपटा कर दिया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के जो वड़े रहते हैं, उनमें बीच में वो एक छेद-सा बना दिया जाता है। हाँ, तो आपकी तरफ कैसे रहता है?
जी, जी। उहुँ। जी, जी, जी। छेद होता है, जी।